Oo, ako naman no'ng oo sige 'no. Ako naman no'ng high school ako <smacks lips> ma mahilig akong me meron at meron akong singing group. May grupo kami, tapos sumasali kami sa iba't ibang, ah, patimpalak, ah, patimpalak tapos para tuwing competition. Tapos meron kaming parang isang kanta o dalawa na 'pag naalala ko 'yun, napapatugtog ko 'yun, parang gusto kong sariwain ulit 'yung mga nakaraan. Oo, parang pini-PM ko sila, "uy na miss ko 'to," narinig ko, sine-share ko 'yung kanta, oo, tama, mm. Ikaw ba, mag-kwento ka nga sa'kin ng mga karanasan mong gano'n?
Ah, 'yun nga. Mhm. Hmm. Mm. Oo, 'yung mga competition 'no, oo, oo. Oo, 'no. Hmm. 'Yung mga high school days eh, ano. Oo, lalo na college day ano, 'yung mga Oo. Ah. Oo, ah, 'yung asa college ako, ah, siyempre nag-aaral pa tayo, 'yan 'yung mga kaibigan natin ano, 'yung mga classmate natin, 'yan 'yung mga bonding, eh, may mga tournament din, mga paligsahan ganiyan, ayan, mga 'yung mga dance ano ano sa mga <clicks tongue> Ah, minsan kasi dati, ah, ginanap 'yung may mga pa-event 'yung mga eskwelahan ano, sa ayan sa sa mall kami. So ayun, ah, sumali kami sa isang dance ano ano, ah, event eh, ay 'yung pinaghandaaan namin, ah, 'yun 'yung mga tinutugtog namin pagka nagpa-practice kami.
Mm. Oo. Oo. Oo, oo. Oo.
Ah, ando'n naalala ko 'yun, no'ng after namin no'n nakasalik ah, hindi mo maisip nakasali kami sa gano'n 'yun. Ah, pag naririnig ko 'yung mga tunog na pina 'yung kasama sa mga practices namin na 'yun, ah, naalala ko 'yung college day ko.
Oo. <laughs> Mm. Bigla na lang 'di ba, oo. "uy sa college days 'to," 'di ba? Parang kasi ma ah, ang ang mga tugtog may kanya-kanyang mga taon eh, 'di ba. Parang, "Uy sa college days ko 'tong kanta na 'to," 'di ba? Pero anong ano, sa palagay mo ang nagbago na or parang anong pananaw mo sa kantang ito habang mga tumatagal ang panahon?
Oo. Oo, oo. Ay, oo. Mm. Mm.

Hmm, tama ka, tama ka diyan. Kasi parang, ah, pag nakikinig ka ng isang kanta para talagang nakakapag ano, nagbabalik sayo ng mga, kung hindi masayang alaala, malulungkot na mga alaala, na mga pinagdaanan mo kung, kung hindi man parang, sakit sa puso, sa pagka sa mga kasintahan mo mm
Hmm. Hmm, oo. Tama, tama. Hmm. Hmm. Oo. Nakakaano siya, eh, ano nakakaano siya sa pakiramdam, eh, yung parang ano, ah, yung gusto mong kumanta din na minsan na para mailabas mo yung nararamdaman mo sa loob mo, eh, ano. Nakakagaan sa pakiramdam, eh. Gano'n.
Hmm. Oo. Tama. 'Tsaka hindi lang yun yung parang, um, parang, kung may masakit sa puso mo, sige iiyak mo. Parang yung pana eh, 'di ba yung iba kasi nagpipigil ng iyak o nagpipigil ng emosyon nila. Kung naiiyak ka sa isang kanta patugtugin mo yan, lakasan mo 'saka ka humagulgol sa iyak, 'di ba? Kung yan naman yung magpapagaan ng loob mo, 'di ba? Si masasabi mo ba ang musika or ang kanta talagang, ah, talagang, ah, mabigat ang nagiging epekto nito sa isang tao. Anong masasabi mo dun?
Oo, oo. Mm. Oo, totoo yun. Hmm, hmm, tama tama. Oo. Hmm. Mm, tama. Ay oo naman. Oo totoo yan kasi ang mu mus ang mga musika. Ah, ayan nakakami ah, talagang may healing siya nakakapagpagaling siya ng ano, eh, hindi lang sa pakiramdam, ah. Ah, spiritually oo, lalo na sa mga talagang ano, alam mo yung nakakaranas ng mga
Mm.
nakakaranas ng mga problema, stress yan yung mga tao, 'di ba. Ah, makinig ka lang ng musika, mag-relax ka lang, maupo ka lang, mag muni-muni ka sa tabi, ah, pakinggan mo yung mga paborito mong kanta ayun, eh. Pag nakarinig ka, eh, parang ano, eh, ah, nahi-heal ka ng kanta, eh. Yung loob mo gumagaan, eh, yung sa basta yung, basta yung nasa loob mo nawawala.
Oo, oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, tama ka diyan, tama ka diyan. Kasi parang, ah, tama ka dun sa mga spiritual marami kasing mga, ah, mga, ah, simbahan ngayon yung mga ano, parang gathering na talaga oo, nag-aano sila ng mga spiritual songs, 'di ba parang, praise singing tinatawag nila. Oh, so, parang talagang nakakapag uplift to ng, pananampalataya nila. So, parang hindi lang sa, hindi lang sa pag-ibig o sa alaala kumbaga spirituwal din naman.
Oo. Mm. Ano yung mga Hillsong, 'di ba? yung mga Hillsong, oo. Hmm, mm. Oh, yan, oo, yan, oo. Mhm, tama. Mm, tama. Tama tama. Mm.
'Di ba ang isang kanta, lalo na pag yung binibirit nila yan, 'di ba parang kasi nakikita mo tinataas pa nila yung mga kamay nila, 'di ba, nakapikit.
Mm. Oo. Oo, ah. Oo.
Mm, talaga sa simbahan din namin ganun, eh. Ikaw ba? mag-share ka naman.
Hmm. Ah, kasali din ako sa mga community na ano, ah, mga sa mga kantahan gan'yan yung mga Hillsong, ah
Oo.

Oo. Tsaka pati yung ano pati yung kunyari kung mga kanta ng isang artista ipagpalagay na natin na mga kanta ng ng mga mga kanta ni kunyare nila Regine Velasquez o yung mga famous na kanta dati nila mga kunyari Sharon Cuneta. Parang parang yung mga kanta nalang nila ang inulit-ulit ngayon. Parang wala nang mga bagong kanta ng mga ng mga bagong composer ngayon na parang tumatatak. Eh, alam mo yun parang wala, eh, na akong na
Oo. Oo. Mm. Yes po. Mm. Oo totoo yun. Oo. Oo, oo, o. Parang ano lang bihira, lang bihira. Um, sabihin natin marami nga ngayon ang musika na a ang music diyan ano mga naglalabasan pero ano iba pa rin yung dati talaga, eh, yun pa rin ang hahanap-hanapin mo, eh. Oo kahit ako. Oo.
Mm. Mm. Iba pa din. Totoo sa mm. Tsaka timeless, kahit nga kahit na hindi mga Pinoy di ba? yung mga, um, mga singer sa sa Amerika di ba? Ang gaganda timeless timeless yung mga yung mga ano nila. Ikaw ba kung tatanungin kita anong anong pinaka, ah, paborito mong kanta? Kahit na anong genre? Ano? Bigyan mo ko ng title.
Mm. Mm. Kahit di Pinoy yung mga foreigner na oo sa oo, oo. Mm Ah, sakin ah, oo sa sa ah, sakin sa mga foreign ano, ah, a artist ano, ah, siguro Michael Learns to Rock. Oo.
Ah, yung mga kanta nila. Oo. Oo. Oo, hindi yung yung yung yung pangalan ng grupo nila Michael Learns to Rock pero yoong ano nila parang mellow rock. Di ba parang hindi rock na rock talaga di ba? Pero
O yung mga kanta nila oo. Oo, oo. Mm. Oo parang oo parang hindi rock na rock, eh, parang ano, eh, ano naghalo, eh, yung. Mm.
Oo. Parang naghalo lang na love songs at medyo may beat di ba? Gustong-gusto ko yun. Um, ko alam ko yung kanta nila yung "How can I explain in the trouble in my pain" parang ganon, eh, yung isang kanta nila yan gustong-gusto ko.
O yung love song, so mm. Ngayon yung anong ta ta pa Yan yung paint yung "Paint My Love" eh, ano yung yung na "Out of the Blue" yan ayan isa pa yan.
"Paint My Love" yan. Gustong-gusto ko yan. At tsaka kung kung mga ano naman kanta naman ng mga rock talaga na medyo ano may pagka-metal ng konte. Gustong-gusto ko yung ano nga yun? Yung Journey.
Di ba?

Ah, ayun, ah, may ganyanan din kami. Yan, yung mga hill song, yan. Yung mga kami mag kaming magkaka-group sa simbahan din, na ano din ako sa ganyan, sa mga couples, ah, si singles for Christ, yan. CFC, yan. Oo, yung oo, yung mga oo.
Oo. Oo, dami-dami 'no? Mga mga grupo tapos na laging involve ang kanta, di ba? "Oh, gawa tayo ng kanta," "Oh, gawa tayo ng ano, ng presentation." Laging parang nakadikit na lang lagi ang kanta, sa bawa sa parang naging tradisyon na rin, eh, ah, ng isang tao sa isang bansa o Pilipinas, parang ang musika, every Sunday may sh merong sa simbahan.
Mm, mm. Hmm. Oo, yan. Hmm. Oo, tradisyon na rin siya, ng isang tao. Totoo, totoo. Mhm. Kasi kasam kasi kasama na rin natin sa pamumuhay natin talaga yung kanta, eh. Hindi hindi na talaga siya mawawala, eh.
Kadikit na kumbaga. Oo nga, kadikit na ng bituka ng mga bawat tao ang musika. Kumbaga, 'pag masyado ng napakalungkot kung wala sigurong musika sa mundo, di ba?
Oo, nandiyan na siya. Oo. Tama, tama, tama. Mm. Tama, tama. Eka nga, eh eka nga nila, eh, kung malungkot ka, makinig ka lang ng musika.
Mhm, di ba? Ah, play ka lang diyan ng Spotify mo. Dati kasi may radyo pa, ngayon, ah, YouTube na tsaka Spotify na, eh, di ba? Mapaparinggan mo na yung mga musika. Pero, um, <clicks tongue> ah, salamat, marami akong natutunan sa pag-share natin at sa kanta ha.
Yun. Oo. Spotify. Mm. Tama. Mm. Oo. Uy, salamat din sayo. Oo. Okey. Sige. Thank you.
Paalam.